Hi, ähm, ich habe so 'n bisschen das Problem, dass ich meinen eigenen Fortschritt, ähm, nicht so wirklich erkennen kann, beziehungsweise nie wirklich einen Fortschritt sehe bei dem, was ich mache. Ich komme jetzt zum Beispiel aus der Programmierer-Szene und, ähm, habe tagtäglich damit zu tun, dass ich programmieren tue, Projekte plane, aber ich sehe in der Hinsicht, wenn ich programmiere, nicht wirklich 'n Fortschritt. Ähm, ich plane das zwar durch und, ähm, habe auch da so meine meine Struktur drinnen und meine Deadline, die ich einhalten muss, oder einhalten sollte. Aber gefühlt habe ich immer wieder das Problem, dass ich, ähm, gefühlt auf der Stelle trete.
Okay, ähm, die von der Struktur her ist das ist das jetzt 'ne reine zeitliche Struktur? Weil es klingt gerade f für mich danach, dass es eher nur eine zeitlichere ja, Strukturierung ist?
N Ne, es ist nicht nicht nur 'ne zeitliche Struktur, weil wie gesagt, das kann ich ja planen, da habe ich ja auch meinen Ablaufplan da dafür, den ich dann in dem Moment einhalte. Es fühlt sich nur immer wieder so, ähm, wiederholend an, als würde ich, wie gesagt, auf der Stelle treten. Also, ich habe nicht irgendwie so 'n Glücksgefühl da dabei: „Ja, jetzt habe ich wieder 'n Stück geschafft. Jetzt habe ich wieder 'n Ma Meilenstein praktisch erreicht." Ähm, mir fehlt einfach dieser dieser, ja, Fortschritt.
Okay, wenn du sagst, ähm, mit dem Meilenstein, hast du keine Meilensteine? Also keine inhaltlichen Meilensteine? Oder, ähm, sind die vielleicht auch zu groß, also zu zu weit auseinander?
Hm. Also Meilensteine habe ich schon. Die sitzen nur halt sehr weit voneinander entfernt, weil es wirklich halt, ähm, abschnittsbezogene Meilensteine in einem Programmierprojekt zum Beispiel sind. Wenn ich das jetzt, äh, auseinandernehme, dann setze ich mir meistens so 4, 5 große Meilensteine, wo ich dann wirklich Monate auseinander liegen habe, um dahin zu kommen und, äh, zwischendrin habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass ich anfange auf der Stelle zu treten. Ich habe zwar kleinere Steps, die ich, ähm, immer wieder kontrolliere und abhake, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich, äh, erziele keinen Fortschritt.
Ähm, diese diese Steps, von denen du sprichst, ist das, ähm sind das regelmäßige Steps wie so 'ne Art Qualitätssicherung? Oder sind die auch irgendwie 'ne Untergliederung deiner großen Meilensteine?
Das sind, ähm, wöchentliche, ähm, Steps, wo ich dann, äh, Revue passieren lasse, was ich gemacht habe, gucke, wie weit bin ich, habe ich etwas vergessen, muss ich noch was nacharbeiten und so weiter und zum Größtenteils kommen ja dann auch leider Gottes bei der Programmierung auch hinzu, dass ich, ähm, Bugs habe, die mir dann halt meinen, ähm ja, mich auf der Stelle treten lassen, wo ich dann erst einmal, äh, fixen muss, damit diese Bugs dann draußen sind, damit später keine großen Probleme entstehen. Und das mache ich eigentlich wöchentlich.
Und gegen was vergleichst du das dann? Also, mit mit was vergleichst du diese äh, diesen Review. Also, was ist der Maßstab für den Review? Das wo du stehst?
Das ist eigentlich mein Plan, den ich habe, den ich handschriftlich so 'ne a wie 'ne Art To-Do-Liste neben mir liegen habe, wo ich drauf schreibe oder hi reinschreibe in dem Moment, was muss ich die Woche schaffen? Was ist, äh, Ende der Woche gefordert, oder was möchte ich Ende der Woche erreichen? Aber d d das kann auch passieren, dass sich das halt nach hinten verschiebt aufgrund von Fehlern oder, ähm, anderen Missständen, die in dem Moment im Raum stehen, wo sich das Ganze dann halt auch immer, äh, in die nächste Woche mit reinschiebt und alles nach hinten raus verzögert.
Ja, okay. Ah, das heißt aber eigentlich hast du schon 'n Plan. Also auch 'n kleinen Mikroplan nur halt f für die Woche.
Im im Grun im Grunde genommen ja. Im Grunde genommen habe ich 'n Plan, richtig. Aber man hat irgendwie also, ich habe irgendwie das Gefühl trotz des Plans, dass ich auf der Stelle trete, weil ich ähm, wie gesagt, ich sehe den Fortschritt in dem Moment nicht, weil ich de halt den ganzen Tag, ähm, in die Tastatur haue sozusagen und, äh, Zeile um Zeile schreibe und, äh, wenn ich dann halt so 'n Bug habe, dann habe ich halt das Problem, dass ich mich da festbeiße an diesem, äh äh, Bug, dass der dann weg ist, damit ich im späteren Verlauf dann, wie ich eben schon gesagt hatte, keine Probleme kriege.
Ah, das heißt Ja, klar. Da das kann ich gut verstehen. Da ist die Frage: Ist vielleicht deine Anforderung 'n bisschen groß? Weil, äh, eigentlich hast du doch f dann an deinem wenn du's freitags machst, hast du ja doch deinen deinen regelmäßigen äh, Quality Check und kannst ja auch sagen: „Hey, das habe ich geschafft. Da kann ich 'nen Haken dran machen. Das Modul die Funktion ist fertig.“ Und klar kann die Fehler haben, ich meine, das gehört ja zum Programmieren dazu. Also, wer programmiert fehlerfrei? Ist ja ausgeschlossen.
Ja, das ist richtig. Wer programmiert fehlerfrei? <laughs> Das stimmt schon. Ähm Ne, die, äh, die Reviews, die ich freitags mache ja, klar, da habe ich mein meine Übersicht. Ähm Große Anforderung, zu hohe Anforderung? Ja, mag sein. Kann sein, dass ich 'n sehr 'n hohen Standard habe, den ich selber mir auferlegt habe, wo ich sage: „Das muss genau so funktionieren und das muss genau so laufen, wie ich das in dem Moment niedergeschrieben und verfolge.“ Hast du da eventuell irgendwie 'ne Idee, wie man das vielleicht in kleinere Häppchen packen könnte, dass ich Stück für Stück auch 'n Fortschritt habe?
Ja, ich versuche gerade dahinterzukommen, weil eigentlich hast du ja schon, also, f für mich so aus dem Außenblick gesehen
Mhm.
'ne ganz gute Struktur, weil wenn man das auf der Tages Tagesebene machen würde, ist ja immer so das Thema, dass man sich den Tag eben nicht ganz so gut planen kann, ne? Da hast 'ne Fehlerbehebung, die braucht halt länger. Das weiß man ja vorher nie so genau, wie lange das geht.
Mhm, mhm Ja, das ist richtig.
Äh, und dann ist man halt eher mal frustriert, dass man dann abends sitzt und sagt: „Ah, jetzt habe ich aber v m von meinem konstruktiven Tagesvolumen gar nix geschafft." Aber das fängt sich ja über die Woche. Also, wenn du jetzt nicht völlig, i ähm, völlig außerhalb der Realität geplant hast, gleicht sich das ja also, zumindest aus meiner, hm, Erfahrung also, aus, äh, Kenntnisstand, gleicht sich das ja dann über die Zeit schon wieder aus, ne? Dann ist man woanders 'n bisschen schneller und schon ist man wieder auf dem auf dem Niveau, wo man vorher sein wollte.
Mhm.
Und von daher, glaube ich gefühlt sie mit der Woche fühlt sich eigentlich für mich ganz gut an. Glaubst du denn, dass du dich besser fühlen würdest, du würdest es auf Tagesbasis machen?
Ja, das Mhm. Habe ich ehrlich gesagt so noch nicht ausprobiert, das auf Tagesbasis zu machen und, äh, dann täglich mal nachzugucken: „Habe ich überhaupt mein Pensum für heute erreicht oder bin ich an dem Punkt, wo ich sage: ,Ja, ich kann den Tag eigentlich abschließen'?“ Ähm, ne, habe ich bis jetzt so noch nicht gemacht, das ist aber 'ne gute Idee. Die könnte ich mal nachverfolgen und schauen, ob es mir damit, ähm, den Fortschritt, ähm, besser aufzeigt über die Woche, beziehungsweise über Projekte hinweg.
Ja, das wär 'ne Möglichkeit und gleichzeitig sei aber sehr vorsichtig, dass dich das nicht mehr unter Druck setzt, ne, weil, wenn, ähm, du sozusagen, äh i ich's übertreibe es jetzt mal jeden Tag abends rauskommst und sagst: „Ich habe es nicht geschafft“, äh, dann setzt es dich ja 1. <chuckles>
Klingt nach 'ner interessanten Idee.
noch mehr unter Stress. Und 2., ähm, hier ist es ja gar kein gutes Gefühl. Also da wär das kontraproduktiv. Also hab das bitte im Auge, ne, dass das dann, wenn du's versuchst, nicht der Schuss nach hinten losgeht, wie man so gerne sagt.
Mhm, mhm. Ja, das, äh, müsste ich dann im Auge haben, weil ich bin so 'n kleiner Perfektionist und da kann es dann leider auch passieren, dass ich mal 14, 15 Stunden an sowas dran sitze, ohne dass ich die Zeit im Blick habe. Da hast du recht. Das müsste ich dann zusätzlich auch noch im Auge haben. Ja.
Ja, deswegen spür in dich rein, ob das ob das wirklich mit dem täglichen, ähm ob das produkti also, äh, nicht, dass es kontraproduktiv wird, ne? Ähm, der andere Vorschlag wäre, wenn du, hm
Aber Mhm. Mhm.
ist jetzt die Frage mit dem Wöchentlichen. Und du hast mal gesagt, du hast mehrere Projekte. Dann ist es immer 'n bisschen schwierig. Aber ob's nicht wirklich so kleine Meilensteine gibt, die du da bewusst auch feierst, wo du sagst: „Okay, wenn ich das abgeschlossen habe, äh meinetwegen Designphase oder ich habe mal 'n Datenbankkonzept, äh, fertig.“ Oder, ne, du w also, jetzt nur so Beispiele, ne? Ähm, und ich mache da 'n Haken dran, äh, dann gönne ich mir was. Was auch immer bei dir gönnen ist. Ich ich gehe ins Kino, ich lade meine Freundin ein, oder, äh, ich gehe was Gutes essen oder kaufe mir paar Schuhe. Na, das ist wahrscheinlich eher bei Frauen. Also, du weißt, was ich meine.
Mhm. Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, ja, das wäre eigentlich auch 'ne Idee, was ich, äh, verfolgen könnte. Dass ich das, ähm, keine Ahnung, zweimal täglich äh, Quatsch, nicht zweimal täglich, alle zwei Tage, ähm, mir praktisch, äh, vor Augen halte: „Habe ich mein Pensum erreicht oder, habe ich 'n Rückschritt, ähm, aufgrund von Fehlern im Code oder sonstiges und mir dann vielleicht 'n kleines Leckerli gönne in Form von Kino gehen. Das klingt eigentlich sehr interessant, was du mir da vorgeschlagen hast. Ich glaube, da überlege ich mir was, wie ich das da mit einbinden könnte. Das klingt gut.
Ja, wie gesagt, es geht nur um Kleinigkeiten. große. Man kann natürlich auch bei großen Meilensteinen und das vergessen wir oft. Wir dürfen unsere Erfolge feiern. Wir nehmen es immer selbstverständlich und und sehen dann vielleicht auch den riesen Aufwand. Da kommt gleich: „Ja, ich habe aber auch dafür die letzten 3 Wochen 60 Stunden gearbeitet.", ja? Und dann dann reden wir es sofort wieder klein, ne? Dann wird dieser Erfolg irgendwie so also, wir haben ihn uns selbst schlecht geredet. Und wenn man aber vorher schon sagt: „Ne, wenn ich das erreiche, dann mache ich eben xyz oder bei einem größeren gönne ich mir, äh gerne gehe ich in die Sauna, gönn gönne mir 'n Wellness oder Wochenende mit meiner Freundin.“ Ja, das darf ja auch gerne mal was Größeres sein. Äh, aber dann ist die Gefahr, dass wir un dass wir uns dann so klein reden. Das wird halt weniger, ne? Sondern wir feiern es ja trotzdem.
Mhm. Mhm, mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das sind gute Ideen. Gute Vorschläge, die du da hast. Das, äh, werde ich mir die nächsten Tage mal zu Gemüte führen und werde mir da mal 'n Kopf drum machen, ob mir das vielleicht hilft, meinen Fortschritt besser zu erkennen in dem Moment. Ich danke dir für diese Informationen und, äh, für die Vorschläge, die du gemacht hast. Das hilft mir ungemein weiter.
Ja, du, das freut mich. Das war jetzt 'n bisschen 'n fremdes Terrain für mich. Aber ausprobieren, sage ich dann immer. Und guck, was für dich passt. Das ist eigentlich das Wichtigste, was womit es dir gut geht.
Mhm, werde ich tun. Danke dir.
Ja, Tschau.
Tschau.